Ah, bom, eh, mas bom, aí tem um questão familiar, você sempre deve acompanhar os seus números aí da diabete né? Mas você
É, eu te eu tenho tentado. <laughs>
Eh, não. Tudo bem, mas assim, eu acho que até hoje em dia, eh, existe até um tipo, né, de leite condensado pra pessoas com diabetes, você sabe disso né? É importante
Ai, é verdade. Mas ai, vamos combinar que não é a mesma coisa né? <clicks tongue> Mas assim eu eu já penso nisso, sabe, porque como a minha família toda é de diabéticos, se um dia precisar vamos lá né? <laughs> Se não tem não tem tu, vai tu mesmo.
Não vai ser a mesma coisa, é. <laughs> Mas existe Uhum. Pois é, porque existe o <laughs> o leite condensado 0, né. Então de repente seja uma opção, talvez você pode até comprar um dia na na sua na sua compra aí da semana, prova um pra ver como é, de repente, você até surpreende, nem seja tão tão tant tanto açúcar assim, tão ou tão porque algumas vezes o que é a a algumas coisas que dizem 0 açúcar acaba sendo muito doce, mais doce até do que o próprio açúcar, né, isso acontece, porque aquela mistura láctea ali, eh, fica no final. Exato. E assim, claro que ainda também tem carboidrato e tudo mais, pode impactar a glicemia de algum jeito, mas também, com moderação acho que tá tudo bem, mas assim, de verdade, se se é ess esse teu consumo do do brigadeiro o ó seja qual ele qua ele qual for, aliás, te faz tão bem eu, realmente não vejo um problema, né. Porque, eh, não é uma compulsão, não é algo que te faça sofrer, por exemplo, você falou que quando você faz sua dieta você consegue dar uma parada ali e fica bem com isso, então eu acho de verdade, tá tudo bem, né, todo mundo tem o seu escape, olha só: tem gente que o escape é a religião, tem gente que o escape é o álcool, tem gente que escape é as drogas, o seu escape é o seu brigadeirinho ali, sabe, então tá bem tranquilo. <laughs> Pode ficar tranquilo.
Exato, né. Uhum. Hum. É verdade, é. Fica aquele gosto finalzinho, né, que você fica sentindo né. Hum. Uhum. Não é, não chega a ser uma compulsão, né, tá tudo certo. É. É, tá tudo bem, está tranquilo né. Não tá não tá não tá machucando ninguém, né, só de repente tentar vou vou fazer aquilo que você me sugeriu de de tentar o o leite condensado 0 açúcar, vamos ver.
Né? <laughs> É, mas só pra pro pra saber mesmo. De repente você até se surpreende com o sabor, acha bom e acaba, né, adotando, de repente uma semana a gente faz sem sem açúcar, vamos ver como a gente lida com isso, se a gente gosta, né, começar a inserir aí talvez pra diminuir um pouco o consumo do açúcar mesmo. É isso que eu recomendaria pra você.
É.